İyi bir dinleyici olmak için neler yapıyorsun?
Bence iyi bir dinleyici olmanın en önemli, eee, şartlarından birisi karşı tarafa dinlet dinlenilmiş hissiyatı verme gerçekten.
Hıı. Evet. Yani, karşı tarafın duygusu aslında burada en önemli şeydi diyorsun, yani, ge ııı, iyi bir dinleyici olduğumun kanıtını karşı tarafın duygularında ararım. Peki, ne beklersin mesela, eee, karşı taraftan, eee, nasıl anlarsın onun gerçekten dinlenildiğini hissettiğini?
Tabii. Doğru. Yani, eğer arkadaşlarım beni arıyorlarsa, hani, eee, zor durumlarda ya da normalde, hani, konuşmak için demek ki ben bir iyi din iy iy iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Mesela, hani, gerçekten duymak, sadece sessiz kalmak değil, eee, karşımdaki insanın konuşurken, hani, cevabını değil anlamını düşünmek burada çok önemli ya da ben olsaydım ne hissederdim diye empati kurmak.
Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Haklısın. Haklısın. Iıı, peki, böyle son zamanlarda dedin ya, işte, arkadaşlarım beni arıyorsa, yani, bana anlatmak istiyorlarsa dertlerini ya da sevinçlerini ya da başlarından geçen günlük bir olayı, hani, bilirler ki ben onları, eee, etkin bir şekilde, iyi bir şekilde dinleyeceğim ve, ııı, empati yaparak onların duygularını anlayacağım ve belki onlara, işte, yansıtmalar yapacağım anlattıkları konuyla ilgili. Böyle, son zamanlarda gerçekten iyi bir dinleyici olduğunu kanıtlayan böyle bir, iii, anın var mı bir arkadaşının sana koşa koşa geldiği ve, eee, böyle gerçekten sen dinlersin beni diyerek sana anlattığı bir durum.
Evet. Doğru. Evet. Yani, eee, bundan 1 ay öncesinde arkadaşım gerçekten çok ağır bir depresyondaydı m ve sürekli, hani, benle iletişimde kalmak istiyordu. Ne ailesiyle ne de, hani, sevgilisiyle ne de arkadaşlarıyla. Eee, burada da, hani, anladım ki, yani, ben sadece, hani, kulağımla dinlemiyorum. Kalben dinliyorum aslında. Kalbimle dinliyorum onu. Dinlerken yargılamıyorum, bu çok önemli. Bir de eğer mesela öğüt gibi, hani, böyle, tavsiye vereceksem, kendi düşüncelerimi paylaşırc paylaşacaksam eğer, karşındakinin o an ne kadar alı alabilir bu duruma, onu ölçüyorum. Eee, buna göre aslında söylüyorum.
Hımm. Ah. Hı hı. Evet. Hımm. Ne güzel. I hı. Hı hı. Evet. A, çok güzel. Hımm. Aslında, böyle, bir yükleme yapmadan karşı tarafa, eee, onu da, böyle, bir öğüde ya da, işte, tavsiyeye ge ya da daha üstenci bir dil kullanmadan, eee, empati yapıp onun ne kadarına ihtiyacı olduğunu da kestirerek, eee belki o gün hiçbir şey duymak istemiyor değil mi? Ya, sadece dinlenmek istiyor. Eee, bazen de sadece dinlemeyi tercih ediyorsun. Peki bunlar için hangi teknikleri kullanıyorsun? Yani, şimdi, anlattığın durum da oldukça böyle zor bir durum aslında. Eee, böyle, uzmanlık da gerektiren bir durum, eee, a ü ya, depresyondan bahsediyorsun. Iıı, o noktada neler yaptın mesela? O sana geldiğinde bazen ağlamıştır belki, bazen çok çaresiz hissetmiştir. O noktalarda, böyle, kullandığın, eee, yöntemler, eee, var mı, hani, gerçekten empatik dinlemenin yanı sıra?
Hı hı. Tabii. Evet. Evet. Evet. Tabii. Eee, bence, emm, yani, alan bırakmak burada çok önemli. Yani, karşı tarafın düşüncelerini kesmeden, düzeltmeden y ve yargılamadan konuşmasına izin veriyorum. Eee, sessizlik bazen en güçlü cevaplardan birisi oluyor, yani m eee, insan kendisini açması için, açması için, eee, alan tanıyabiliyor. Bir de sözsüz iletişim burada çok önemli. Beden dili, yüz ifadesi, ses tonu, yani, bunları fark ettiğinde, eee, hani
Hımm, evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hımm.
arkadaşlarım, böyle, "Seni gerçekten anlıyorum." aslında imajı veriyor. Onun mesajını veriyor. Bir de, hani, yargılama değil, mesela arkadaşım sevgilisinden ayrılm hani, tam ayrılma eşiğindelerdi m eee, merakla yaklaşmak burada çok önemli. Yani, "Neden böyle düşündün?" demek yerine, "Bunu böyle hissetmeye neden ne sebep oldu?" Çünkü karşı tarafı ne suçlayabilirim, eee, ne de, eee, farklı bir anlamda yorum getirmek yanlış olurdu. O yüzden, hani, arkadaşımın yanında, hani, des yanında olduğunu söylemek için de objektif bir cevapla, "Bunu böyle hissetmeye neden sebep oldu?" gayet makul bence.
Evet, evet. Tamam. İlgili olmak, hımm. Ha ha. Evet. Gerçekten bu yöntemler çok işe, eee, yaramış gibi duyuluyor. Eee, şimdi şey dedin ya, "Bazen, hani, sessizlik de iyi bir dinlemedir. İşte, bazen sadece beden dili kullanarak iyi dinlediğimi karşı tarafa gösterebilirim." Ve merak etmek, yani, ilgili olmak. Onun anlattığı konuyla ilgilenmek, gerçekten yardım etmek ya da sadece dinlemek neyse ya da geri bildirim vermek açısından o merak, ilgi önemli. Şimdi bazen de öyle konular gelir ki arkadaşlarından, sen iyi bir dinleyicisindir ama gerçekten dinlemek istemezsin. Yani, hiç ilgilenmezsin ya da senin kendi önceliklerin vardır. Eee, bu öncelikler onun anlattığı konudan çok çok daha önemlidir senin için. Emm, dinliyor gibi yapmak gibi bir şey var mı? Yani, he, böyle, o, hani, sessiz kalmak bazen de dinlememeyi de beraberinde getirir mi? Bu karşı taraf nasıl ayırt eder bunu sence?
Evet. Doğru. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Yani, eee, benim de yaptığım zamanlar oldu bunu, eee, burada karşı tarafa evet, hı hı, hani, bu tarz tarzda, hani, dinlediğimi belirten, hani, kelimeler de kullanıyorum ama, emm, e, karşı taraf, hani, bunu suistimal etmeye kalktığı zaman, hani, onu normal olarak dinliymiş dinliyormuş gibi davranıp, eee, kafamda farklı şeyler düşündüğüm zamanlar oldu. Emm, bundan da, işte, karşı taraf beni çok suistimal ediyordu. Sürekli, eee, her potada, o gündemde olmak istiyordu. Bunun için de her zaman onun problemleri, e, onun problemleri. E, sadece o insan değil, hani, ben de insan olduğum için, eee, böyle durumlar oldu. Bunda da aslında ya kamufle etmek burada çok önemli ya da, ııı, arkadaşım beni daha da, hani, hep iyi dinleyici olarak bildiği için belki de o anlamda düşünmemiş bile olabilir.
<chuckles> Mutlaka. Tabii. Hıı. <chuckles> Hıı. Evet. Hı hı. Kamufle etmek, evet. Ola Peki, burada bir o kamufle etmek, gerçekten işe yarayan bir yöntem olabilir, eee, bazen gerçekten de iyi bir dinleyici olduğun hâlde dinlemek için o anda kalmak, eee, iyi bir dinleyici için de zorlayıcı olabilir. Peki, şimdi hep arkadaşlardan bahsettin. Eee, bir de aile var, insanın hayatında, böyle, oldukça yer kaplayan ve bazen iletişimde de, eee, zorlanabildiği, ııı, bir, iii, yapı aslında aile yapısı. Aileni de arkadaşların kadar iyi dinliyor musun? Onlara da aynı sabrı, tahammülü gösterebiliyor musun sence? Böyle, zorlandığın bağlamlar var mı, aileyle konuşurken?
Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Emm, bence gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü, emm, mesela, şu an onlardan uzakta yaşıyorum. O yüzden, hani, sürekli arıyorum, hani, özlem gideriyoruz vs. ama, emm, genelde telefonu açtığımda her zaman bir problemle karşılaşıyorum onlar tarafından. İşte, halam olsun, ııı, işte, amcam... Hepsi sürekli, hani, dert yanıyorlar. Ya, tamam anlıyorum, eee, ama, hani, ben de bu durumdan biraz şikâyetçi oldum en son konuşmada. Eee, tamam, ben dinliyorum
Güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hımm, dinledin ve ondan sonra mı şikâyetçi oldun? Yani, yine o dertleri, şikâyetleri, problemleri, eee, dinleyerek mi şikâyetçi oldun, yoksa dinlemeden kestirerek, "Ben bunları artık dinlemek istemiyorum" gibi bir açık iletişim mi kullandın?
Hı hı. Evet. Dinledim, eee, sonra söyledim. Sonra tekrar, hani, dinledim, hani, tavsiyelerimde, hani, tamam, yargı merci değilim ama yine elimden geldiğince tavsiyelerde bulundum ama sürekli negatif şeyler dinlemek istemediğimi defalarca dile getirmiştim. Bu sefer birazcık daha keskin oldu çünkü, "Eğer, hani, tekrar bir daha böyle şeylerden konuşacaksanız" dedim, "Ben sizi bir daha aramayacağım." dedim. Eee, o yüzden, emm, şu an, ya, duymak istemiyorum çünkü benim de hayatımda problemlerim var. Ben onları da, hani, aramak, aramı aradığım zamanda da, emm, hani, normal hayattan, hani, "Nasılsın, ne yapıyorsun?" tarzında konuşmak için arıyorum, yani, dert ı duymak için a değil. Tabii ki de dinlemek burada çok önemli, destek olmak önemli ama her konuşmada da da, e, olmaz, zaten, eee, kaç bin kilometre ötede yaşıyorum?
Hımm. I hı. Tamam. Hımm. Evet. <chuckles> Hı hı. Mutlaka, mutlaka. Hımm. Evet, evet. Hı hı. Doğru. Doğru, doğru. Bu noktada biraz herhâlde telefonla, eee, iletişim kurmanın da getirdiği zorluklar var değil mi? Yani, belki yüz yüze olsan bu çok daha kolay çözümlenecekken, eee, telefonla ya da mesajlaşmayla iletişim, eee, kurarken hep aynı iyi modda kalmak, hep dinleyen olmak, hep, eee, sorun çözen olan, eee, noktada olmak ya da hep tavsiye veren olmak ya da böyle sünger gibi o dertleri emen tarafta olmak da, eee, duygusal anlamda bir yük olmalı senin için se seni bu tepkiye, eee, götürdüyse. Orada da bir sınır belirlemek gerekiyor mu? Bu söylediğin onu akla getiriyor. Yani, iyi bir dinleyicinin de sınırları olmalı değil mi? Her şeyi de böyle ememez iyi bir dinleyici galiba.
Hı hı. Tabii. Evet. I hı. Doğru. Hı hı. Doğru, yani, aslında, iyi bir dinleyicinin, hani, kendisine önce, aslında, bir sınırı olması gerekiyor, yani, kendisine bir saygı duyması gerekiyor. Tabii ki de arkadaşlarına, ailesine, sevgilisini, hayat arkadaşına, problemlerine ya da mutlu anlarını dinlemek, yani, zorunda. Yani, dinlemek istemesi gerekiyor, aslında. Hani, bu istek olmalı ama bir dayatma gibi bir şey olmamalı ve sürekli, hani, negatif bir yerden yaklaşmak bence hayattaki o gidişatı da bir şekilde etkiliyor. Çünkü hayat, zaten, eee, zor. E, bir de insanlar bunu karmaşık hâle getirmemeli, bence. Eee, ama benim şu an ailem bunu karmaşık hâle getirmeye çalışıyor çünkü aralarında problemler E, ben ben dâhil olmak istemiyorum, bu probleme.
Doğru. Hı hı. Tabii. Ha ha. Evet. Hı hı. Mutlaka. Hı hı, hı hı. Eh. Hı hı. Ama iyi bir dinleyici olduğun için o nasıl olsa dinler diyerek sana da d dönüyor, muhtemelen. Şimdi, burada, aslında, çok net, eee, iyi bir dinleyici olduğuna dair pek çok, aslında, a anekdotla geldin, anlattın yöntemlerini. E, peki, seni iyi dinleyen birileri oldu mu hayatta, var mı etrafında? Ve onu düşündüğünde varsa eğer, eee, ne gözlemliyorsun, nasıl iyi dinliyor, senden farklı bir yöntemi mi var? Bunları hiç böyle düşündün mü?
Evet. Hı hı. Evet. Yani, mesela, şu an evinde yaşadığım, eee, ev arkadaşı olduğum arkadaşım beni gerçekten çok iyi dinliyor ve, eee, iyi, emm, hani, bazen tabii ki de, emm, kendimi ifade edemiyorum ya da o ifade edemediği zamanlar oluyor, ama beni iyi dinlediğini düşünüyorum, çünkü farklı bir gözden bakıyor. O hoşuma gidiyor, yani, daha çok, mesela, geçenlerde çok stresli bir anım vardı ve, hani, eee, böyle şekersiz bisküvi yiyordum. Dedim ki hani hani para konusunda şöyle oldu, böyle oldu ama dedi: “Bak, bisküvi yiyorsun. Bir sürü bisküvi var, evde.” Hani, birazcık daha bardağın, eee, dolu yanından, pozitif yanından, her zaman bana göstermemi sağlıyor. Ben birazcık da, hani, böyle, bazı kutlu durumlarda kötümser yaklaşabiliyorum, durumlara karşı ama eski partnerim, eee, tarafından hiç dinlenil dinledil dinlenildiğimi ve anlaşıldığımı düşünmüyorum, açıkçası.
Hımm. Ev Ne güzel! Hı hı. Nasıl yapıyor? Ha, nasıl dinliyor? Evet. Hımm. İlginçmiş. Evet. Hımm. Hımm. Eee, peki, o ne yapardı? Neden san sende bu duyguyu yarattı? İyi bir dinleyici olmadığını, dinlenilmediğini hissettirmiş sana. Ne yapardı, mesela, sen bir şeyler anlatmak istediğinde? Bu, ille, dert olmak da zorunda değil, herhâlde. Eee, nereden anlardın, onun seni dinlemediğini?
Hı hı. Evet. Çünkü, böyle, farklı sorular soruyordu onun üzerine m emm, hani, bir arkada ortak arkadaşımız tarafından, hani, alındığım bir şeyi anlatmaya çalışırken onun tarafında olduğunu hissettiriyordu. Ama diyordu ki, "Be ben objektifim." diyordu ama, hani, onun tarafında olduğunu ben hissettiriyordu. "Haklısın, ben yerinde olsam böyle hissederdim." diyor ama bir şekilde öyle hissettiriyordu. O yüzden, eee, bence, hani, eee, bazen de, emm, sadece, hani, tavsiye değil de anlaşılmak istediğim zamanlar da oluyor. Yani, "Haklısın, bu durum gerçekten zor." demek bence gayet, eee, güzel bir cümle.
Hımm. Evet. Taraf tutuyordu. Hımm. Evet. Hımm. Çok doğru. Hı hı. Yeterli. Ya, bazen değil mi dinleyicinin tarafsız olması, objektif olması da çok kritik. Anlatan, eee, kişi için. Derdini ya da durumunu anlatan kişi için karşı tarafın, eee, tarafsız bir yerde durması, onun kendini daha güvende hissetmesini sağlayabilir ve böylece aslında daha rahat açılabilir ve duymak istediği gerçekten senin dediğin gibi, sadece, "Haklısın, bu senin için zor olmalı." ya da, "Burada üzülmüş olmalısın." eee, gibi bir şeyle bazen geçiştirmek de dinlenilmiş olmayı zaten yeterli, eee, kılabilir. Eee, böyle durumlarda mesela dinlenilmediğini hissettiğinde, eee, ne yapıyorsun? Orada kesiyor musun iletişimi yoksa anlatmaya devam etmeyi mi tercih ediyorsun, bir küslük mü giriyor oraya? Tavrın ne oluyor biri seni dinlemediğinde?
Evet. Tabii. I hı. Doğru. Haklısın. Hı hı. Yani, bu durumdan duruma değişiyor. Eee, bu mesela beni farklı yöntemde, eee, hani, farklı yönde anlamaya çalıştığımda mesela arkadaşımın tarafında olduğunu düşündüğüm zaman, şu an, hani, eee, seninle bu konuyu konuşmak istemiyorum çünkü bana böyle hissettiriyorsun. Ben, açık açık söylemeyi tercih ediyorum. O, yok hayır, öyle değil, böyle, hani, neden böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum, hani, tarzında. Tamam ama benim şu an buna ihtiyacım yok.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet.
Yani, ilk başta da söyledim. Eee, ne kadar karşı taraf almak istiyorsa doğru zaman, doğru yer, eee, karşı tarafın kapasitesi burada çok önemli. Eee, ben kar arkadaşıma, hani, eee, bir kin tut ya da ona kötüle diye bir şey söylemiyorum zaten. Sadece dediklerinden benim tarafımda olduğunu hissetmiyorum. Benim tarafımda olmak zorunda değilsin ama, eee, benim şu an duygumu ben seninle paylaşıyorum.
Hı Doğru. Mutlaka. Mutlaka. Evet. Hı hı. A, çok, çok doğru. Burada aslında, hani, oradaki tavır, eee, özellikle senin de konuşmanın başında söylediğin dinlenilmiş olma duygusunu almak çok önemli anlatan kişi için. Peki, burada, hani, dedin ya bazen, işte, o eski, eee, ev arkadaşım ya da arkadaşım, böyle, işte, farklı farklı, ııı, şeyler de söyleyebiliyordu. Bazen de, eee, böyle, birine anlatırsın, anlatırsın ve o öyle bir soru sorar ki senin anlattığın konuyla alakası yoktur. Bu, böyle, merak ya da ilgi eksikliği midir, yoksa gerçekten karşı taraf dinlemek istemediğini mi belirtiyordur? Birini dinlemek istemediğinde ne yapar mesela insanlar?
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Bu durumda, hani, az önceki eski partnerim de böyle, işte, saçma sapan sorular soruyordu. O zaman, hani, ben de sinirleniyordum doğal olarak. Yani, bence, emm, eee, dinledikten sonra hatırlamak çok önemli. Daha sonra o konuyla ilgili küçük detay, hani, küçük herhangi bir detay soru sormak karşı tarafa, hani, dinlenildiğini hissettiriyor aslında. Saçma sapan, farklı bir yerden soru sorulunca ne insan anlatası geliyor, ne dinleyesi geliyor.
Hıı. Evet. Çok doğru. Evet. Evet. Evet. Tabii. Çok ilgisiz ve özensiz aslında bir tavır sergilemiş oluyor dinleyen. Eee, hatta kalmadığında, bağlamda kalmadığında aslında değil mi, bambaşka bir noktaya çektiğinde. Evet, herkesin iyi bir dinleyiciye ihtiyacı var herhâlde. Bu, ııı, anlattıklarından bu geliyor kulağa. Senin de iyi bir dinleyici olduğunu duyuyoruz. Iıı, çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Ben teşekkür ederim, gerçekten çok güzel bir sohbetti. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.